Eee, aku lebih ke ini sih sebenarnya, Kak, kalau ketika misalnya ala ada nih kejadian besar misalnya di keluarga masalah gitu kan. Kalau misalnya memang case-nya di aku tuh ya paling aku mau nggak mau harus jujur. Aku harus ngakuin, aku harus ini, dan terima semua resiko sih gitu loh. Karena memang yang penting aku ini, Kak, aku punya prinsip kalau misalnya aku akan jelasin dulu sih detil-detilnya gitu loh. Ini, ini, itu, itu, nah s tentang apa kalau lagi kalau tanggapan keluarga gimana, ya itu udah aku udah di luar kuasa sih artinya gitu kan. Aku udah usaha banget nih untuk heeh.
Mhm. Mmm. Mmm, mhm. Oh, iya iya. Jadi berusaha jujur untuk diri sendiri dan ke orang lain gitu ya, Kak? Mhm.
Iya. Hmm. Biar biar nggak ada masalah yang berkepanjanganlah pokoknya gitu. Kalaupun itu ya udahlah Mhm.
Benar benar benar. Nah, tapi iya, tapi kan kadang se senggak semua orang bisa terima ya, Kak. <chuckles> Nah, itu kira-kira gimana kalau misalnya Kakak udah mencoba jujur gitu ya dan dari pihak keluarga atau mungkin orang yang berkonflik itu belum menerima itu gimana tuh, Kak?
Nah. Itu pasrah lagi, Kak. <chuckles> Itu itu, eee, yam ya kan kita udah maksimal ya udah usaha gitu kan yang, eee, iya ud udah udah misalnya nih udah ngebayangin udah ngomong sama orang tua, udah sama pokoknya kan intinya kalau keluarga sama orang tua nih penjelasannya, "Ini ini aku udah ini nih." Eee, udah yang penting ini aku udah mungkin, eee, aku udah ngakuin semuanya dan ini ini segala macam udah udah. "Terus di akunya gimana dong?" Kalau nggak mungkin maksa banget kan? "Ayo dong, terima dong," kayak nggak mungkin kan. <chuckles>
Oh, berarti Kakak akan ambil waktu gitu? Heeh. Mhm mhm mhm. Benar. Mhm mhm. Iya. Bener bener. Iya sih iya sih, bener sih, Kak. Jadi nggak memaksa juga kan, Kak. Jadi mungkin ya kalau kita udah berusaha tapi kalau misalnya yang di sana masih mungkin merasa bermasalah gitu kan ya, mau nggak mau kita nggak bisa maksa juga ya. Mungkin tunggu dia tenang dulu kali ya? <chuckles>
Mmm. Ya kita berharap itu aja lagi, Kak. Berharap dia akhirnya paham, mengerti. Karena aku percaya kalau memang kita udah kalau memang kita udah ceritain jujur sih, itu biasanya pasti pasti akan ada hasil baik sih, gitu sih.
Mhm mhm.